Mhm.
Also, weil das das führe ich ja auch
Ähm, genau, also, das das Genau, das wollte ich das wollte ich nämlich noch sagen, also Ja?
Ähm, ich würde Das führe ich nämlich auch ganz gerne an, äh, bei so was wie der Mondlandung, dass ja auch da gesagt wird, das war alles ausgedacht und so, wo ich mir so denke: „Leute, denkt doch mal nach. Welche Nation wäre die allererste, die gesagt hätte: 'Das ist alles Lüge'”, we wenn's 'ne Lüge gewesen wäre?
Mhm. Mhm. Mhm.
Welche Nation wäre es gewesen? Quizfrage an dich.
Russland, ja, Russland.
Genau, die UdSSR. Genau. Hat die UdSSR irgendwas gesagt?
Ja. Ne.
Ne, ja, da hast du deine Antwort.
Genau, korrekt, deswegen gab's die auch. Aber, äh, bei dem äh, bei der These vom erfundenen Mittelalter genau, also da äh, äh, da habe ich letztens erst wieder mir 'n, äh, Video auch dazu angeschaut und, äh, natürlich ich glaube jetzt auch nicht zwingend daran, ähm, und es ist natürlich auch insofern widerlegt, als dass, äh, nachgewiesen ist, dass natürlich, äh, diese diese Spanne zwischen äh, äh, was war's, 600 äh, warte, ich habe es hier grade aufgerufen, äh, 614 und 911. Das diese soll erfunden sein, knapp 300 Jahre, einschließlich eben der Karolinger, ähm, und der das das erste Gegenargument ist einfach, dass diese 300 Jahre ja im chinesischen, im japanischen, äh, selbst im Mayakalender überall anders kommen die ja vor. Die Jahre die Jahre haben also stattgefunden, ähm, trotzdem kann es natürlich durchaus sein, dass, äh, was in diesen Jahren passiert ist, erfunden wurde.
Ja, ne, das glaube ich nicht. Eben. Wollte ich grade sagen wollte ich grade sagen. Das glaube ich nicht, weil einfach das würde bedeuten, wer schreibt wann Geschichte? Und als ob du über 300 Jahre permanent in komplett Europa, also alle verschiedenen Stämme, alle verschiedenen Menschen, die es gibt, dazu bringst, die gleiche Lüge zu erzählen. Über 300, Jahre, 300 Jahre. Also, d das
Mhm. Mhm. Na ja, erzählen sie alle? Also, wer welche welche, äh, Geschichtsschreibung außerhalb des Heiligen Römischen Reiches und meinetwegen noch Frankreichs und Italiens berichtet überhaupt von Karl dem Großen? Wird der zum Beispiel, äh, bei den Briten erwähnt?

Ja, komm.
Na ja, es ist theoretisch könnte man das sagen. Es ist natürlich auch wieder, äh, äh, 'ne Verfälschung. Nein, aber es ist genau, es ist Befreiung von der von der, äh, Nazi-Ideologie und das ist ja äh, beziehungsweise halt von dem ganzen, äh, Faschismus und so was. Das das ist ja nichts, was, äh, Deutschland jetzt zwangsläufig unbedingt toll fand und wollte, äh, sondern das d d da haben ja die meisten Deutschen selber drunter gelitten. Insofern ist es 'ne Befreiung.
<chuckles> Ja. Boah, würde ich würde ich so auch nicht unterschreiben. Also, ich finde es immer ziemlich derbe, wenn dann hinterher gesagt wird: „Oh, wir wussten nichts, wir haben auch drunter gelitten“ und w w was auch immer und man sich einfach so denkt, äh: „Ja klar, ihr wusstet nichts, äh, natürlich.“
Mhm. Ja, also also, von von nichts wissen, äh, äh, stimme ich dir absolut zu. Äh, das ist das ist die eine Sache. Ähm, ich glaube aber durchaus also natürlich nicht alle, die sich darauf berufen haben, nichts zu wissen also insbesondere so Gauleiter und und, äh, KZ-Leiter, die sich auf so was berufen haben, äh, denen kannst du nur den Vogel zeigen. Ähm, aber jetzt in der allgemeinen Bevölkerung glaube ich schon, also dass dass natürlich viele wussten, was passiert, weil es ja auch öffentlich passierte mit, äh, der Ausgrenzung und, äh, äh, äh, auch mit der Abfuhr dann von Juden, äh, und anderen. Des Ausmaßes, eher. Also, dass die jetzt in KZs geschickt und vergast wurden, ist, glaube ich, weniger bekannt. Ich glaube, für für die Bevölkerung waren's maximal halt Arbeitslager, wo halt Strafarbeit verrichtet wurde, ne, nach dem Motto Arbeit macht frei. Ähm, von der von der
Vielleicht das M Ausmaß das Ausmaß, wussten ja. Ja. Mhm. Boah, das ist auch so richtig ekelhaft.
von den v von der Euthanasie und von den, äh, medizinischen Projekten, vom vergasen
Doch, von der Euthanasie hast du mitbekommen. Natürlich hast du das mitbekommen. Ja, ja, ja, weil in der Stadt, wo ich wohne, da da gab's einen, äh, Pries äh, nicht den Priester, aber dem n äh, der P heißen die Pastor? Ne, das Priester, ne, von den Katholiken, im Dom. Und der der hat sich aktiv dafür eingesetzt, dass die behinderten Kinder in der in der Stadt nicht getötet werden und da hat sich wirklich das ganz die ganze Stadt die Gemeinschaft hat sich versammelt und hat dagegen protestiert gegen die Nazis, dass dieser Priester
Wirk meinst du? Mhm. Äh, ja. Mhm. Mhm. Und die haben nicht die Nationalgarde gerufen?
<laughs> Ähm, ich weiß also, Deutschland hat ja keine Nationalgarde, aber
Ich weiß.
<chuckles> Aber im Grunde genommen, ähm doch, der sollte ja festgenommen werden und dann hat wirklich sich die Gemeinde zusammengeschlossen und dagegen protestiert und er wurde wieder freigelassen. Und, äh, so was zeigt ja auch das ist jetzt eine Stadt gewesen, ne? Aber das das spricht sich ja rum. Also, klar, vielleicht nicht wie heutzutage, aber deswegen ich glaube schon, dass du das dass du das schon wirklich mitbekommen hast. Weil du hast ja auch gesehen also das sind ja nicht nur die Leute, die KZ-Mitarbeiter, es sind deren Familien, es sind, äh, diese ganzen Riesenfirmen, die die also, was glaubst du, wie viele Firmen Nazigeschichte Hinterg also g haben?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm.